Agora, assim, me fala uma situação, né, se você lembra, assim, se você tem algum exemplo, de que você teve que se calar.
Olha, jantares de família, <chuckles> quando junta todo mundo né, ai. Sempre tem, né, assim, alguém que, tem uma opinião muito diferente, assim, que a pessoa fala e que só respira ali e fala: "Não, deixa, que se falar acaba o jantar," né. E que ai vira uma discussão na família, sabe?
Ah. É, tem muita gente inconveniente, né?
Sim, e fala umas besteiras, né. Você fala: "Nossa senhora".
Ah, e principalmente, né, quando é política, né?
Ou umas piadas sem graça. Sim. Eu falo: "É, poli futebol ainda dá pra brincar, ele quer falar política, futebol," mas futebol ainda dá. Agora, política hoje em dia é meio complicado.
É verdade.
Ou assim, solta um um comentário meio machista, sabe, isso, que só disfarçar, pra não falar e não virar uma briga.
É não, tem que entrar por um ouvido e sair pelo outro, né? <chuckles>
Sim, você fala: "Ah tá, né, tô" e põe comida na boca. <chuckles> Pra não falar, né, fala, por aqui, aí puxa Sim. E assim, no fim das contas é família, né, então são pessoas que você gosta, né, às vezes só só fala besteira, sabe. Mas essa é a pessoa que você gosta, né, então não quer brigar.
É, é isso mesmo. É que não vale a pena, né? É e às vezes elas têm também o direito de pensar diferente, né. Elas têm uma outra, eh, história talvez, né?
Sim, sim.